Dis-moi, quelle recette remonte chez toi de génération en génération?
Beh, écoute, il y en a plusieurs. Hem, on est de tradition enfin, si tu veux, heu, nous on cuisine beaucoup, chez moi. Heu, aussi bien, mon père que ma mère, que mes frères, bah, moi-même enfin, on adore cuisiner, donc c'est vrai que c'est un c'est quelque chose qu'on partage et qu'on aime.
Mouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah! C'est une vraie passion alors, chez vous? <laughs>
Ouais, ouais, ouais. Je pense que, clairement, heu pour te donner un exemple, hein, de de degré de de passion, j'ai mon petit frère, hem, qui est absolument fan de de pizz de pizza et heu, qui est carrément parti, heu enfin, allé en Italie, heu, justement, pour déguser déguster les vraies pizzas, heu, prendre des cours, heu, acheter un four à pizza, ici en France, enfin, en France
Mmh mh. Ah oui. Ah oui, oui, oui.
importer ses produits d'Italie, heu, perfectionner sa recette, heu, son levain enfin, non, un truc de fou, quoi, vraiment, heu, voilà. <laughs>
D'accord. Ah oui. Donc, c'est vraiment poussé, heu, jusqu'au perfectionnisme.
Voilà, lui, pour pour bah, ouais, lui de son côté, vraiment, ses recettes, il va les pousser, heu, exa c'est exactement ça. Vraiment, il est dans la le perfectionnisme et je dois dire qu'il se débrouille vraiment, heu, extrêmement bien.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ah oui, ça vaut le coup alors. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. Moi, lui ai toujours dit: «Eh, heu, ouvre une pizzeria, honnêtement, vraiment, enfin.» Clairement, tu as même des des je pense aux aux petits endroits, là, de pizzas. Ne serait-ce que des pizzas à emporter, heu. Bah, clairement, je je pense qu'il y aura un vrai vrai
Mmh mh, ouais. Un petit food truck, heu, voilà, les camions pizza, ouais, ça se fait bien. Mmh.
voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, surtout quand tu tu arrives à ce degré de comme tu dis, de perfection, heu, dans ta recette, je pense que les gens voient la différence, tu vois? Entre une simple pizza, heu, et un truc vraiment, enfin bon, bref, c'est juste, c'est délicieux, quoi, heu, clairement. <laughs> Voilà, et puis, par contre, donc, nous, en fait, on est, hem, d'origine espagnole. Donc on a, quand même, des recettes qu'on passe, tu vois. Heu, moi, je pense à bah, ma grand-mère va avoir, elle a 101 ans.
Mmh mh, ouais. Mmh mh. Mmh, mh. Ouais, d'accord. Waouh!
Ouais, et heu, et donc, elle a elle nous a transmis, si tu veux, heu, c'est surtout moi qui ai gardé ce côté-là de de re de recettes espagnoles. Hem, donc des recettes, bah, qu'elle-même mangeait avec ses grands-parents, heu, clairement, enfin, tu sais, de la cuisine traditionnelle espagnole, heu, voilà.
Mmh mh, ouais. Mmh mh, d'accord. Alors, dis-moi un peu, parce que, heu, moi, je je connais, heu, vraiment très peu, heu, ce type de cuisine. Qu'est-ce qu'on a comme spécialités espagnoles? Parce que je connais les tapas, mais pas en détail, est-ce que tu peux nous décrire un peu les plats, heu, typiques?
Ouais. Ouais, ouais, ouais, bah, déjà, tu sais, les tapas, en fait, heu, c'est, heu, finalement de des petites portions de nourriture. Mais, en fait, en vrai, bon, après, tu as des choses effectivement typiques, je tu sais, comme les croquetas, les petites croquettes, heu.
Mmh mh. Oui. Oui. Ah oui, ça, c'est bon, c'est vrai, ouais.
C'est bon, hein? Ouais. Tu peux avoir les petits morceaux de tortilla, et cetera. Mais, si tu veux, c'est les tapas, en soi, c'est pas un plat, c'est vraiment juste des petites tu tu peux faire des tapas de tout et n'importe quoi. En fait, c'est plutôt ça. Dans le sens, c'est vraiment juste le le côté, heu, portion que tu prends avec un verre et puis, heu, voilà.
Mmh mh. D'accord. D'accord, c'est vraiment juste l'apéro donc, heu, ça représente pas, heu, oui, tout toute la culture culinaire qu'il peut y avoir, ouais, c'est sûr.
Heu. Ouais, voilà. C'est ça. Non. Non, non, non. Donc ça, c'est c'est d'un côté, heu, tu as ça, tu as les tapas. Heu, bon, bien sûr, tu as la fameuse pae bon, je vais te la prononcer à l'espagnol, mais, paella. Donc, heu, le riz, heu, je pense que tu connais aussi, ça, c'est quand même assez, heu, c'est assez ouais.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Oui, alors, il y a, heu, du riz, heu, des moules, des crevettes, c'est ça?
Bah, alors, en fait, pareil. Tu peux avoir, heu, un petit peu de tout dans la paella, finalement. La vraie paella, si ça t'intéresse que je t'explique un petit peu. L'origine, elle est de Valence, en Espagne. Donc, tu es dans le sud, sud-est, on va dire. Heu, et l'origine, elle re elle est plutôt enfin, la la paella originale, c'est plutôt du riz avec, heu, alors, ça ça va te peut-être, te paraître un peu bizarre, mais c'est du lapin, du poulet
Mmh mh. Ah bah oui, ouais. Oui. Mmh mh. D'accord, ouais.
heu, des escargots, des haricots plats, heu, verts et, heu, le garrofón qu'on appelle, c'est un haricot blanc, heu, typique de la région de Valence. Et tu vois? Ouais, ouais.
Mmh mh. Mmh, d'accord. D'accord, ah oui, donc ça, c'est la recette originale, heu heu, j'avoue que bon, en France, quand on mange une paella, heu, finalement, on est on se doute pas que l'originale, heu, contient du lapin, ça m'étonne beaucoup. D'accord, ouais.
Mmh. Ouais, ouais, ouais, et des escargots et des escargots, pour te dire enfin, ouais, ouais. En Espagne aussi, ils sont assez friands d'escargots, c'est marrant. Hem, donc voilà. Mais, après, effectivement, tu as la paella, tu sais, avec les moules, dont toi tu parles, heu, se elle existe aussi, hein, ça, heu. Mais bon, l'originelle, heu, finalement, tu as pas de fruits de mer, quoi, c'est vraiment ça.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh, d'accord. Ah oui! Bah oui, tu vois, heu, ouais, là tu m'apprends quelque chose, ouais.
Ouais. Ouais. Et donc, tu as ça. Et alors, moi, du côté du nord de l'Espagne, heu, on a plutôt des plats, heu, tu vois, on dans le nord de l'Espagne, c'est, heu, il fait plutôt froid, il pleut, hem, et c'est une région qui est très verte. Donc, heu, ça peut te faire penser à l'Irlande, heu, clairement. Enfin c'est pas du tout, tu vois, l'Espagne, heu, plage, heu heu, typique, soleil. Mmh.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Est-ce que c'est, hem, parce que c'est dans les montagnes, dans les Pyrénées, c'est pour ça? C'est en altitude? Oui, d'accord.
Oui, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça c'est ça, ouais, ouais, carrément. Et donc, là-bas, les plats, la gastronomie, elle va être beaucoup plus, heu, viande. Heu, ils ont de la bonne viande là-bas et hem, ils vont avoir des plats, tu sais, vraiment, heu, très réconfortants, du style, heu, des espèces de bah, tu as, déjà tu as un truc hyper connu dans la région de ma grand-mère, qui est le cassoulet, heu, mais, version espagnole.
D'accord. Mmh mh. D'accord, oui.
Donc, heu, haricots blancs, heu, cuits, heu, mijotés pendant longtemps, avec de la viande spécifique, du chorizo, heu, spécial de cuisson, heu, et cetera, et donc, s ouais.
Oui, donc, en effet, ça a l'air très riche, heu, pour, heu, tenir face au froid, heu, de la montagne. <chuckles>
Ah oui. Bah, écoute, c'est ça, je pense que c'est c'est ça vient de là, tu as raison. Tu vois, je m'étais jamais faite ce <laughs> cette, réflexion, mais clairement, c'est ça, quoi. C'est pour, heu, ouais, ouais, non, clairement, c'est pour tenir un peu ça fait penser au plat montagnard, heu, de France, tu sais?
Mmh mh. Ah, d'accord, oui. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, oui.
Ouais, ouais, ouais, donc, heu, il y a vachement ça.
J'imagine qu'il doit y avoir, heu, beaucoup de fromages aussi, heu.
Alors, moins alors ça, tu vois, un petit peu moins. Mais c'est vrai que, pareil, dans la région de ma grand-mère, tu as un fromage, heu, vachement typique, qui ressemble un peu au roquefort.
Moins? D'accord. Mmh mh, oui.
Donc ça, c'est assez marrant, parce que les Es non, les Espagnols, ils sont quand même moins, heu, fromages qu'en France, hein.
Ah d'accord, oui.
Ouais, ouais, tu as pas toute la partie, tu sais, savoyarde, heu, tout ce qui est raclette, fondue, heu, tous ces fromages cuits comme ça, tu as pas ça. Heu, mais, heu mais, heu, tu vas avoir des quand même, des trucs avec du fromage et ils aiment bien le fromage, hein, si si, hein. Ouais, ouais ouais.
D'accord. Mmh mh, ah oui, d'accord. Oui, d'accord, bon, oui. Et hem, et du coup, qu'est-ce que tu prépares chez toi? Heu, tu tu prépares aussi tout c tout ça, ce ce cassoulet typique?
Ouais, alors ça, je l'ai déjà fait une fois. Heu, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent parce que les il faut il faut les bons ingrédients. Et moi, j'habite en Espagne actuellement, heu, depuis un an et demi, 2 ans, mais j'habite pas du tout dans la région de du nord. Et, en fait, je trouve pas les il faudrait vraiment que j'aille, tu sais, acheter les les ingrédients spécifiques, pour faire ce fameux cassoulet.
Mmh mh. D'accord, oui. Mmh mh. D'accord, tu as du mal à t'approvisionner en ingrédients, heu, vraiment typiques, alors, ouais.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le le truc que je fais, qui est vraiment, heu, qu'on a passé, là de de enfin, de <smacks lips> de génération en génération dans ma famille, c'est plutôt tout ce qui est pois chiches et lentilles. Heu, donc voilà, de dans la version, pareil, heu, très espagnole. Donc, heu, les pois chiches, tu vas les faire avec un peu de lard, heu, tu peux mettre du chorizo aussi. Heu, alors, c'est pas c'est pas le chorizo, tu sais, qu'on trouve à l'apéro en France, heu, type saucisson, c'est vraiment un chorizo spécial de cuisson. Heu
Ah ouais, d'accord, ouais. Mmh mh. D'accord, oui. D'accord, donc, il est pas, heu, rouge et un peu sec, à et piquant? Il se
Alors, c'est pas piquant, heu, c'est rouge, mais c'est pas sec. <laughs> Donc, tu vois, c'est ça, exactement, ouais, ouais.
D'accord. D'accord, c'est plutôt moelleux alors, et fondant, j'imagine, pour que tu le dans la sauce, comme ça, il délais un peu de gras peut-être, heu, ouais.
V ouais, voilà, ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment les plats que j'adore faire, heu. Tu vois, en hiver, heu, ça réchauffe, c'est c'est bon pour la santé, entre guillemets, parce que tu as quand même des légumineuses. Hem, j'adore manger des légumineuses pour tout ce qu'elles apportent, donc heu, ouais, ouais, ouais, je p
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des fibres, les lentilles, il y a du fer, c'est intéressant. C'est pas mal pour la satiété aussi donc, heu, ouais.
Oui oui. Ouais. C'est ça, c'est ça, donc, ouais.
D'accord. Et du coup, heu, c'est un plat, heu, qui a l'air très réconfortant et et, hem, est-ce que tu ressens un petit peu de nostalgie quand tu le fais de est-ce que ça te rappelle des souvenirs d'enfance?
Écoute, je pense que oui, ça me déjà, heu, c'est vrai que donc, je te disais, ma grand-mère, elle a 101 ans. Donc, heu, elle est plus toute jeune. Hem, je sais pas jusqu'à quand, finalement, tu sais, on aura encore la chance de d'être avec elle, donc, heu. Pour moi, c'est, hem, j'ai j'ai vachement d'émotions, si tu veux à, mmh, à à refaire ces plats, quoi, vraiment, enfin. J'ai mon petit carnet où j'ai noté, parce que, tu sais, sur la cuisson des légumineuses, justement, tu as quand même un processus à suivre de, heu, trempage la veille. Pour les pois chiches, avec de l'eau chaude, heu, du bicarbonate. Ouais, les lentilles, surtout pas mettre de sel, eau froide, heu, enfin, tu vois, tout ce truc là, finalement. Des petites, heu, astuces de ma grand-mère, je les ai notées dans un petit carnet, je garde ça précieusement. Heu, et j'aime, heu, j'aime faire ces plats parce que je clairement, enfin, je sais que c'est elle qui qui adorait manger ça quand enfin, et puis même encore maintenant, hein. Mais elle, à chaque fois, elle me dit qu'elle c'était ses trucs préférés quand elle, elle était petite, tu vois. Donc ça me, ouais, ça me rend fière. Oui, ouais.
Mmh mh. Ouais ouais ouais. Mmh mh, ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'ils gonflent et tout, ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. C'est une fierté, ouais, un honneur aussi, enfin, lui rendre honneur aussi, heu, un peu à à tout ce qu'elle a apporté, heu, comme culture et tout, heu. D'accord, ouais.
Complètement complètement, ouais, ouais, il y a vraiment ce côté-là, heu. Bon, moi, j'ai toujours été hyper fière, parce que là, on habite en Espagne depuis, heu, 1,5, 2 ans, c'est tout. Sinon, moi, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, tu vois? Et heu
Mmh mh. Oui. D'accord, ouais. Donc là, tu retournes un peu aux sources, heu, finalement, heu heu, donc avec tous ces plats aussi, heu heu, que tu prépares, heu, voilà, pour toi, heu, ça un ça a un sens, heu, particulier?
Ou, c'est v ouais, ouais ouais, ouais. Complètement, complètement. C'est une forme, tu sais, d'un petit peu de transmission, finalement, de ma double culture de ouais ça a vachement de sens pour moi, tout ça, complètement, ouais, ouais. Mmh.
Mmh mh. Oui, mmh mh. Mmh mh. Puis, c'est comme un cycle, heu, qui recommencerait finalement. Toi, tu retournes en Espagne, et peut-être qu'un jour, tu retourneras en France. C'est ouais, d'accord.
C'est ça, c'est ça, ouais, ouais.
Et est-ce que, du coup, j'imagine que, heu, c'est quelque chose que tu voudras transmettre, heu, plus tard à tes enfants?
Écoute, heu, là, alors, heu, j'ai j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans. Heu, il est pas fan, pour le moment, les lent bah, les lent alors, autant les pois chiches ça passe très bien, autant les lentilles, en ce moment, il me fait des puis, de toutes façons là, je sais pas. C'était un petit garçon qui mangeait de tout, mais quand je te dis de tout, moi, je suis très très fan aussi de nourriture asiatique
Mmh mh, ouais. Oui, c'est peut-être un peu jeune, hein, mais Mmh mh. Ouais. Ouais.
heu, vraiment, quoi, heu, c'est c'est plus d'1 fois ou 2 fois par semaine, heu, ou même 3, heu, je je cuisine asiatique à la maison. Et, hem, et ça, pour le coup, bon, bah, c'est pas une transmission de de ma famille, hein. Mais bref, heu, il a toujours mangé de tout. Heu, gingembre, avec des goûts hyper poussés, hein: gingembre, miso, soja, enfin, aucun problème, sauce nuoc mam, heu, voilà.
Oui, bah oui. <chuckles> D'accord, ouais, vraiment des épices aussi, heu.
Ouais! Ouais, ouais, ouais. Et heu, et là, en ce moment, je sais pas, ça fait, heu, 2, 2-3 semaines qu'il devient un peu difficile. Mmh, je q sais pas trop pourquoi. Donc là, les lentilles, en ce moment, il rechigne vraiment. Donc, écoute, heu, je laisse tomber et puis, heu, j'insiste pas. Heu, pois chiches, ça passe bien, pour le moment, voilà.
Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh, mais des fois, les enfants, tout ce qui est, heu, vert, ça passe pas.
Ouais, il y a alors lui, pareil, tu vois, il y avait pas de souci avec ça auparavant. Et là, heu, il a un truc pour les courgettes. Oui, monsieur ne veut plus manger de courgettes, je sais pas pourquoi. <chuckles> Donc, heu, il va falloir, heu, tu sais, j'avais la chance de pas avoir à à cacher les légumes avant, heu, il y avait aucun problème. Donc là, je vais devoir, heu, redoubler de d'astuces, tu sais, de pour, heu, ouais, je sais pas ce que je vais faire. Des des des croquettes, justement, des trucs un peu, pour cacher les légumes et qu'il en mange. Hem.
Mmh mh. Ah oui. <laughs> Mmh mh. Oui, et puis, c'est vrai que les les croquetas, heu heu, peut-être que, dans la recette, oui, tu peux mettre un peu, heu, ce que tu veux dedans, au final.
Oui, oui, oui, ouais ouais, ouais, ou faire des petites boulettes de viande et heu. Il y a un truc que j'aime bien faire, tu sais, sur les petites boulettes de viande hachée, je râpe de la courgette
Donc, heu, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Moui, d'accord. Tout autour ou à l'intérieur du coup?
et, heu, au lieu de mettre bah, en fait, à l'intérieur et, hem, bon, d'abord, tu les égouttes bien, hein, tu enlèves un petit peu l'eau, parce que la courgette, c'est beaucoup d'eau
Ouais, d'accord. Oui. Oui oui.
et, heu, et comme ça au lieu de mettre du pain avec du lait pour, heu, rendre ta boulette moelleuse, heu, le fait de mettre de la courgette, en fait, ça la rend super moelleuse. Et ça, ça te permet de de d'intégrer un peu de légumes, heu. Je pense que je vais faire des trucs comme ça parce que là, heu, je me retrouve, heu, <chuckles> tu vois, heu, face à à ces nouvelles, heu, convictions, enfin, je sais pas je sais pas ce qui lui arrive, mais, heu, apparemment, c'est normal, non? C'est une étape normale?
D'accord, oui. Oui, je crois que tous les enfants ont un peu une phase, heu, de rejet, ouais, des des légumes, je sais pas pourquoi. <sucks teeth> Bon, apparemment, c'est assez naturel, c'est parce qu'ils ils veulent plus, heu, goûter à d'autres choses, heu. Voilà, ils sont très restreints, heu, sur, heu, s sur certains aliments pour, heu, apparemment, c'est une question de survie. Qu'avant, heu, <chuckles> toutes les choses qui étaient un peu amères ou sans goût, heu, o pourraient être dangereuses, bon.
Ah. <laughs> Bon. D'accord. Qu'ils connaissent pas, ouais. Mmh mh, mh. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Mmh. Ouais, j'ai entendu ça aussi, mais bon, oui ,c'est vrai que, pour nous, là, c'est pas évident, en tant que parents, <laughs> de gérer ça. Mais bon, j'espère, écoute, heu
Mais bon, quand même. <laughs> Mmh. Pour faire des menus diversifiés bon. Mmh.
Ouais, ouais, mais j'espère, en tout cas, ouais, lui transmettre quand même, heu, tu vois, de par mes recettes et mon amour pour la cuisine, heu, bah, qu'il reviendra aussi, lui à à goûter, à aimer, heu, et cetera, quoi, hein. Pas mal de choses, hein. Ouais.
Mmh mh. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est un héritage, heu, important, heu, à à transmettre à ses enfants. Et puis, c'est toujours un plaisir aussi, la cuisine donc, heu.
Oui. Mmh mh, mh. Complètement, complètement.
Bah, en tout cas, heu, je te remercie beaucoup, heu, d'avoir partagé, heu heu, ton expérience, heu, avec beaucoup de sincérité. Et puis, heu, bah, j'espère que tu pourras faire, heu, toutes ces recettes, heu, très bientôt pour les fêtes.
Bah, merci à toi.